أيوه، أنا فاهمِك. و وطبعًا موضوع إن أنتِ بتشربي كافيين كتير عشان تركزي طبعًا ده أكيد غصبٍ عنِك. لأن أنتِ الأرق بيخلّيكِ مش فايقة الصبح، والصبح بتضطري إن أنتِ تشربي قهوة أو كده علشان تفوقي، هي تُعتَبَر حَلَقة يعني مُفرغة، أنتِ مش عارفة تطلَعي منها. آمم أكيد مسببة لِك آه بالضبط، مسببة لِك مشاكل كتير. طيب أنتِ عادةً لمّا بتيجي تنام، طقوسِك قَبْل النوم إيه، يعني بت بتشربي حاجة، بتاخدي أدوية، بتتفرجي على حاجة و وعادةً يعني بيئة النوم، الأوضة بتاعتِك بيبقى فيها دوشة والّا هادية، آآ آآ أوصفي لي يعني ب طقوسِك في النوم بتبقى عاملة إزاي؟
صح. فعلًا. دوامة. طيب، حاضر هاقول لَك. بُص، هو هنبتديها بطقوسي في النوم آآ أنا حاليًا بجد طقوسي إن أنا فعلًا بادخُل ال ع خلاص قعدت على السرير بامسك بقى الموبايل لازم أتفرج على حاجة، يعني آآ ده مؤخرًا برضو، يعني بقيت غصبٍ عني اللي هو أنا عشان عارفة إن أنا مش باعرف أنام على طول، فزَي ما تقول كده باسلِّي وقتي، يعني باسلِّي وقتي في إن أنا بقى بافتح الموبايل وباتفرج على مثلًا ڤيديوهات بقى reels الحاجات دي، أو مثلًا لو فيه حاجة عايزة أشوفها على اليوتيوب، ممكن أتفرج عليها ڤيديو طويل. فباسرح تمامًا مع الحاجات دي، باسرح كتير، ممكن أسرح آه باسرح ممكن ساعة مثلًا قُول ساعة ساعتين، ممكن ساعة ونُص ساعتين، باسرح باحسّ إن أنا ضيَّعت وقت طويل أوي لغاية لمّا زي ما أنت بتقول دلوقتي أهو بييجي لي نوم.
لحَدّ لمّا ييجي لِك نوم بقى.
آآ فدي نقطة. النقطة بقى إن أنا الأوضة ذات نفْسها، هي الأوضة آمم، أنا في العادي يعني مع يعني مش ما فكّرتش إن أنا مثلًا أعمل نور خافت في الأوضة أو حاجة زي كده، ما فكّرتش في الموضوع، آآ بيكون عادي نور مثلًا الطُرقة مفتوح، د ده أي ده ده كده ال الmoods العام اللي أنا دايمًا باكون فيه، نور الطُرقة بيكون مفتوح و فطبعًا بيكون فيه د نور داخل للأوضة، و و وإن أنا بقى باكون قاعدة ماسكة الموبايل.
تمام. حلو
فنور الموبايل، كل الكلام دي باحس يعني ض النور مش ضال يعني الأوضة، ما تكونش ضالمة أو فيها نور خافت كده ما
آه، منوّرة نور خفيف يعني.
يعني بي باحس إن هو مش خفيف أوي الصراحة. لأن نور الطُرقة بيكون عالي شوية. آآ بس ما ما ليش طقوس مُعينة الصراحة يعني غير إن أنا بس باتفرج على الموبايل لغاية لمّا أرُوح في النوم، بس يعني.
بس أنتِ ما بتاخديش أدوية أو حاجة ليها علاقة بال بالنوم يعني ما ما جرَّبتيش إن أنتِ تاخدي آآ منومات أو مهدئات أو كده قبل قبل كده يعني، صح؟